Heu, ouais, ouais, ouais ça m'est aussi arrivé donc heu, il y a, heu, bah, là je penseà un jeu vidéo qui s'appelle, heu, Red Dead Redemption et c'est c'est un peu comme une série, comme un film donc c'est pareil, c'est un personnage, heu, qui est un un hors la loi, un cow-boy, heu heu et qui, heu, fait des choses mauvaises mais bon forcément on l'incarne pendant plusieurs heures donc on finit par s'y attacher, heu, après dans les livres, je pense que c'est c c'est plus complexe encore parce que, heu, il faut i il faut bien, heu, voilà, heu, c'est je pense que c'est plus complexe à à créer, en fait, un personnage attachant, heu, pour l'auteur.
Mmh mh. Mmh mh. Mmh. N ouais, parce qu'il faut, heu c'est peut-être plus compliqué de, mmh, de cerner le personnage dans un livre, non?

Heu, bah, bien sûr oui, il il y en il y en a, heu, il y en il y en a énormément donc, on va dire, parmi les films déjà que que j'aime bien, heu, bah, il y aurait il y aurait, bah, par exemple dans Star Wars, heu, il y aurait les les p l Han Solo par exemple qui est un personnage de Star Wars que que j'aime bien et que je pense qu'il a été créé pour être apprécié et généralement, c'est souvent lui le personnage préféré des gens, heu, même si c'est pas le personnage principal donc voilà, il a il a quelque chose d'attachant. Je pense, heu, c'est c'est voilà, c'est c'est assez général, en géné en en en règle générale, voilà, les gens, heu, sont d'accord pour dire qu'un personnage est bien écrit et au contraire, heu, certains personnages laissent les gens indifférents. Parce qu'ils sont ils sont mal, heu, ils sont peut-être mal, heu, mal, heu, ils sont pas réalistes ou dans leurs z dans leurs réactions, dans leurs émotions et cetera donc ça, ça ça joue beaucoup, quoi.
Mmh mh. Mmh. Ouais. Mmh. Mouais. Mmh mh. Et est-ce que tu peux m'expliquer, heu, rapidement le, mmh, bah, le le rôle de de ce personnage dans dans Star Wars?
Heu, ben, c'est un peu un personnage, heu, bon c'est un personnage principal même si c'est pas lui, heu, le héros mais son rôle c'est qu'il est il il a dans dans on va dire dans pour entrer dans la les généralités, il y a souvent dans les films ou dans les séries un personnage qui a ce rôle d'être un peu comique, un peu drôle pour alléger un peu les situations, heu, un peu solitaire aussi. Parce que, heu, voilà, dans beaucoup de fictions, le personnage principal il a une, heu, si alors si c'est un homme, il v il va avoir, heu, une une histoire d'amour avec une femme ou, heu, ou un homme d'ailleurs, hein, mais enfin bon, il y a toujours une histoire un peu d'amour, heu, dans dans dans les fictions et heu, lui pour le coup, il incarne, heu, un peu un personnage plus solitaire. Heu, donc il y a ce côté-là aussi et heu et voilà il est un peu 2nd degré dans sa façon de de parler, dans sa façon de réagir et cetera. Heu, voilà, je pense que c'est ça qui le rend un peu attachant, je en tout cas de mon point de vue, quoi.
Mmh mh. Mmh mh. Moui. Mmh mh. Ouais. Mmh.